Nah, kalau misalnya bener-bener sibuk, kan tadi saya, eee, menjadwalkan minimalnya itu eh maksimalnya eh minimal ya maaf, minimalnya itu saya 4 kali dalam seminggu ya. Nah kalau memang ada hari-hari tertentu yang bener-bener sibuk, kadang saya memang harus merelakan untuk nggak olahraga dalam sehari itu tapi heeh.
Iya. Oke. Jadi tetep, eee, kesehatan lebih penting ya.
Iya, tapi tetep kayak kegiatan-kegiatan, kayak nyapu, ngepel, pekerjaan rumah, yang memang bergerak juga itu tetep saya lakuin karena saya berpikir, eee, itu termasuk bagian dari olahraga ya, ketika kita bergerak melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu. Jadi nggak yang diganti dengan duduk, eee, duduk manis, eee, atau rebahan aja, enggak, jadi tetep ada relaksasi-relaksasi kecil juga ketika, eee, bekerja atau duduk dalam jangka waktu yang lama.
Iya dong. Keren sih. Tapi menurut kamu sebenarnya olahraga itu tentang fisik atau mental atau malah keduanya nih?
Dua-duanya malahan kalau menurut saya, heeh, karena, eee, dengan berolahraga itu itu mempengaruhi banget loh buat saya, ke mood saya se sehari-hari itu. Kalau iya, jadi kalau kayak, eee, apa kayak be dengan berolahraga itu kan pikiran jadi lebih segar ya, lebih terbuka. Nah saya bawaanya itu jadi lebih kalem, lebih kayak tenang orangnya, tapi kalau misalnya udah lama nggak olahraga, bawaannya tuh pengen marah-marah aja, saya nggak nggak tahu ya. Kayaknya pengaruh ke situ, eee, lebih pengaruh juga ke mental dengan, eee, berolahraga itu jadi lebih sabar, jadi lebih santai dan menanggapi sesuatu itu saya le lebih positif, nggak yang bi bikin bawaannya marah gitu.
Oh, dua-duanya, gimana tuh? Oh, jadi berhubungan sama mood juga ya? Oh jadi <chuckles> Ya ya ya. Eee, tapi heeh. Karena kebiasaan olahraga yang konsisten ini, jadi lebih percaya diri nggak sama diri sendiri?
Bener bener banget. Karena dengan olahraga, eee, pastinya itu akan mempengaruhi bentuk badan ya, walaupun beratnya gak berkurang tapi badan jadi lebih terasa padat itu ketika berpakaian heeh, ketika berpakaian itu kita jadi lebih pede. Nggak yang banyak glambir-glambirnya kalau saya nyebutnya. <chuckles> Iya.
Oh, ya. O ototnya ngebentuk ya? Heeh. Oh ya, apalagi badannya juga jadi proporsional meskipun mungkin berat badannya enggak turun terlalu drastis gitu ya.
Iya bener banget.